โอ้ ขอบคุณค่ะ <chuckles> เพราะว่าชอบ ชอบชานมไข่มุกมาก แล้วก็เคยมีช่วงที่แบบนั่งมองตัวเองอยู่ว่า ร เรา ชานมไข่มุกมัน heal เราได้จริง ๆ หรือเปล่า? ก็เลย ก็เลยเป็นช่วงทดลองอะค่ะ แบบว่าไปเรียนแล้วก็เครียด ก็ไปหาชานมไข่มุก แล้วมันก็ มันดีขึ้นมากจริง ๆ ค่ะ
แต่เอาจริง ๆ ตาม ถ้าตาม ตามงานวิจัยที่เขาแชร์ ๆ มาเนาะ เขาก็บอกว่าน้ำตาลจะช่วยให้เราแบบคลายเครียดได้บ้าง แต่ว่าก็ต้องแบบรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม เดี๋ยวก็จะกลายเป็นแบบติดน้ำตาลไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าชานมไข่มุกเป็นสิ่งที่ห้ามใจได้ยากมากจริง ๆ
ค่ะ ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ ใช่ ถูกต้องค่ะ ถูกต้อง จริง ๆ แบบว่านี่มาอยู่ มาอยู่ต่าง มาอยู่แบบว่าต่างประเทศที่หาชานมไข่มุกได้ยากมาก ก็เลยไปซื้อไข่มุกมาต้มเองเลยค่ะ <chuckles>
ใช่ ว้าว! เก่งมากเลยค่ะ
เพราะว่าเลิฟมาก แบบว่าขาดไม่ได้อะค่ะ แต่เราจะสั่งหวานน้อย อา
ค่ะ อา ๆ ๆ ใช่ ๆ เราจะมีทริกนี้กันในหมู่ชานมไข่มุก lover ว่าถ้าเราจะกินเป็นประจำ เราจะต้องสั่งหวานน้อย
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ว่าปัญหาคือสั่งชานมไข่มุก Brown Sugar หวานน้อย <chuckles> ก็คือใส่ Brown Sugar มาด้วย แต่ขอหวานน้อย
<chuckles> ก็ไม่เป็นไรนะ เราก็ยังมีหวานน้อยอยู่ อา
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็แบบว่าเป็น เป็นการ heal ใจด้วยอะไรหวาน ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบ
ใช่ค่ะ จริง ๆ ถ้าให้แนะนำคนที่กำลังรู้สึกเครียดอยู่ว่า จะเริ่มหาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ จากอะไรดี อย่างเงี้ย ชานมไข่มุกก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะ
ค่ะ ค่ะ อา ใช่ไหม คะ?
อา ดู ดู ดูเป็น ยูนิเซ็กซ์ ด้วยนะ คือเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ ก็กินกันชานมไข่มุก
อา ใช่
หรือไม่ก็แบบการฟังเพลงอ่านหนังสือมันอาจจะเป็น เป็น เทสต์ เป็นรสนิยมส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งบางทีเราแนะนำไปเขาอาจจะไม่ชอบ อะไรอย่างงี้เนาะ ตาม ตามนั้น แต่ชานมไข่มุกอะมันคือของหวานที่ฮิตแล้วก็อร่อย
ค่ะ อา ใช่ค่ะ